ええ、落ち着くというか、なんか。
なるほど。ええ。あ、そうなんだ、やってみよう。
うん。 うーん。
そっか。なんかあ、ええ。あ、効かない。ええ。そうなんだ。そっかそっか。そうですね、私も寝れない時、結構あって、なんか AI に聞いたやり方とか、やるんですけど、なんかあんまり効果がないですね。
僕の場合、効かないす、全然あんま。 うん。う。 ふんふんふん。 ああ。うん。 ああ。
うん。 そう。
いや、基本なんかもう僕は、YouTube かけて、それで、適当に寝落ちするっていう形が、一番やっぱり、最終的に。<laughs>
うん。 ああ。うん。うんうんうん。 そうですね。私もなんかそれあります。YouTube 見ながら、気づいたら、「ああ、なんか意識が無い」みたいな。で「あ、ああ、繋ぎっぱなしになってた」みたいなので、あの、目が覚めて、消して寝るみたいな。
うん。 うんうんうん。 うーん。 うんうん。